É, isso acaba sendo chato, né, porque a gente ouve uma música e, às vezes, a gente não está curtindo a música, a gente tá avaliando, né, o que tá tocando ali no fundo. Isso acontece comigo, sabe. É meio chato, às vezes a minha namorada tá gostando de uma música, curtindo: "Nossa, olha, tá tudo batendo errado no fundo. Você não consegue perceber isso?" Ela: "O que que você tá falando, cara?" Eu: "Presta atenção na bateria. Você não acha que tá batendo errado?" Ela: "Ah, é mesmo. Mas você acabou de estragar a música pra mim. Por que que você fez isso?" Eu: "Oh, desculpa." <laughs>
Aham, baca Gente, eu não acredito! Gente, que maldoso! Você você joga água no no gelo <chuckles> dela. <giggles>
Hã? É tipo isso, mas mas não é não é por mal, sabe, é porque às vezes a gente acaba acaba realmente se sendo uma coisa tão natural, né, que a gente acaba passando isso pra as outras pessoas também, né. E quem tá próximo da gente
Entendo. É. Uhum. Você acha que você influencia ela? Com esse com esse estilo, com essa ideia ou não?
Não. Eu nem deixo isso falar. Tipo, não, não influencio em nada. Ela não gosta de música eletrônica, no máximo a minha influência é na no MPB, no rock e no rock indie também, né, mas na eletrônica eu não tenho influência nenhuma, porque eu sou DJ, ela se força ir nas festas que eu vou tocar, mas ela não gosta muito do som não. <chuckles>
Ah, joia. Aham. Gen <laughs> Como é essa produção como DJ? Eu queria conhecer um pouquinho, porque a gente acha que é fácil: "Olha, vou pegar lá, e fazer assim com o dedinho: tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu" E ,então, eu já tô lá mixando, né.
<laughs> Ah, se fosse assim era tão fácil, né, imagina. A produção é meio complexa, né. Eu esse sábado toquei numa festa, né, e tudo acontece tudo acontece antes da festa começar.
Não é? É. Uhum. Ah, bacana.
Primeiro, começa que essa festa, ela eram vários estilos de música diferentes, ou seja, tinha house, que é o estilo que eu toco, tinha drum and bass, é o estilo que um outro amigo meu toca, tem psytrance, que é, tipo, um uma uma uma parte muito mais pesada da música eletrônica
Uhum. Gente, tem muito estilo. Parece que é uma coisa simples, mas tem olha quantos estilo você tá me contando aí, meu Deus. Vai lá, conta mais.
É verdade, tem hard techno, tem techno, né. Então, tipo, tinha vários estilos, e eu tinha que fazer uma música tinha que fazer uma festa, né, tocar nessa festa, pra pessoas que vieram pra escutar estilos diferentes, ou seja, quem estava na minha pista, estava pra ouvir um transe, mas tinha gente que estava pra ouvir o transe, que estava pra ouvir um house. Então, um bom DJ antes da festa já tem que se planejar, buscar uma música certa que vá agradar gregos e troianos, né, testar transições, testar estilos musicais que talvez você não toque, mas que vá agradar a pista, porque, o DJ, ele é importante, é importante o DJ tocar o que ele goste, é, mas é muito mais importante a gente tocar música que a pista goste, do que a música que a gente goste, a gente tá
Ah. Uau. Uhum. Uhum. Uma música demora em média quanto tempo? Du de um DJ, tipo, 3 minutos, 10 minutos? <chuckles>
Olha